أوقات كده بتقابل ناس بالصدفة أو حتّى بيكون اللقاء مترتِّب يعني، بس بتلاقي ال اللقاء ده غيّر حاجات فيك مثلًا زي كلمة معيّنة أو موقف معيّن مع الشخص ده غيّر فيك حاجة معيّنة. أنت في حد يعني شُفته قبل كده وألهمك كده وغيّر فيك حاجة معيّنة؟
آه. قبل كده كنت مع ناس صحابي وكُنّا في مكان وقابلوا واحد صاحبهم. يعني هو شِبه مش صاحبهم أوي ما بينزلش معاهم كتير، بس هم كانوا عارفين يعني عنّه إن هو كان بيشتغل وكده. فأنا كنت أول مرّة أشوفه وأول مرّة أقعد معاه. آآ حقيقي من أول مرّة قعدت أتكلّم معاه، هو نبّهني لحاجات كتير وألهمني في حاجات كتير جدًا. أنا
إمم. إمم. زي إيه بقى قُل لي؟
أنا كنت ساعتها آآ بادئ في مجال آآ تحليل البيانات. هو ك بدأ ل يقول لي أفكار أنا ما كنتش واخد بالي منها خالص. يعني بدأ يقول لي على مواقع معيّنة ابتدي أدوّر فيها وأجيب آآ data وأع وأعرف إزاي أعم وأستخدم أدوات، و و واستفدت منّه في الجزء ده. وغيّر كده فادني في مجالات تانية كتير. لقيت إن هو ليه علاقة في مجالات زي الصوت وهندسة الصوت. آآ ي وبرضه في الاستثمار. وألهمني كتير جدًا برضه في الاستثمار. يعني قال لي على كُتب وقال لي على إستراتيجيات وقال لي يعني كان في حاجات اللي أنا أ ما كنتش عارفها أو كنت واخد بالي منها. آآ إنه في سهم في ال في البورصة، السهم ده ب بنفس سعر قيمة ال الدولار مقابل الجنيه. أنا ما كنتش أعرف ال ال الموضوع ده خالص. يعني أ يعني
إمم. إمم. اهم. إمم. إمم. كنت أول مرّة تسمع المعلومة دي.
آه. كان بالنسبة لي حاجة جديدة. برغم إنه يعني أنا كنت ليّا علاقة بالبورصة لفترة من الفترات، عشان كان عندي شغف فيها. بس لمّا لقيته بيكلّمني على على ال إن هو في سهم مربوط بسعر و الدولار مقابل الجنيه، استغربت. ولمّا بصّيت، لقيته صح. لقيته إنه فعلًا هو كلامه صح. قال لي السبب برضه، قال لي: "إنه ده عشان ياخُد 20% من القيمة بتاعة البورصة فعشان كده هو مِتسعّر بنفس السعر." ف فده لوحد
إمم. إمم. آه. أ آه. يعني واضح كده من آه. يعني واضح من كلامك كده إن أنت ابتديت في الشَدّة الأولانية، اللي هي اتشدّيت له فيها كده وخدت منّه الإلهام، إنه كان المجال اللي أنت بتحبه يعني وهو م مجال التكنولوجيا، يعني خاص بالتكنولوجيا أكتر وبعد كده انتقلتم بقى لمعلومات تانية عن البورصة والكلام فيها. أنت هنا بقى أخدت الاستفادة بقى في حياتك والإلهام ده، استفدت منّه حاجة بقى وابتديت إن أنت تطبّقها؟ يعني مثلًا مجال زي البورصة ده، ابتديت إن أنت تخُش فيه بطريقة أكتر بعد كده بعد ال كلام معاهم وكده يعني؟
إمم. إمم. هو هو ألهمني لحاجة معيّنة. يعني بعد طبعًا ما قعدنا نتكلّم على البورصة والأسعار، وفي نفس الوقت إن إحنا لينا علاقة بمجال تحليل البيانات. دي بقى ألهمني لفكرة يعني إن أنا ليه ما أبتديش أسحب data من ال السوق بتاع البورصة، و وابتدي أعمل عليه توقعات. لإنه طبعًا الأسعار كل يوم السوق البورصة بيبقى شغّال 5 أيام في الأسبوع ويومين أجازة. ف أ واليومين دول الأسعار طبعًا بتثبت، ال5 أيام الباقيين طبعًا بيبقى في تحرُّكات في السوق على حسب طبعًا السهم ده بيبقى قوي والّا ضعيف. طبعًا لو قوي وعليه التداول قوي بيحصل إيه، تغيُّرات في الأسعار. فألهمني بقى ب بفكرة أنا ليه ما أعملش system آآ و وده يبتدي يدّيني زي مؤشرات أو علامات، إمتى أشتري في ال في السهم. إنه و
إمم. إمم. اهم. مضبوط. إمم. ابتديت تستغل كلامه ده في إن أنت تع يعني تدمج بقى ما بين التكنولوجيا والمعلومات اللي أنت استفدتها منّه. وإن أنت تحُط الحاجتين ببعض، تطلع بقى بفكرة تالتة كده يعني تفيدك. قُل لي بقى إن الفكرة دي أ يعني طبّقتها إزاي؟ وهل عملت مثلًا أبلكيشن استفدت بخبرتك مثلًا عملت لها تطبيق والّا ابتديت تعمل جروب مثلًا على الفيسبوك أو الواتساب تنصح فيه الناس مثلًا؟ وهل فعلًا دخّلت لك فلوس أو استفدت منها ماديًا؟
بالضب إمم. آه. أ هي مبدئيًا كده لمّا بدأت أطبّق ال الفكرة اللي في دماغي، في طبعًا صعوبات كتير بدأت أواجهها، اللي هو أجيب كمية الData إن أنت خلِّ بالك برضه حاجات لازم تتسجل لحظية، ولازم تبقى د دقيِق يعني في دقة في الموضوع، ما ينفعش تبقى أي حاجة وخلاص، بس آآ لما بدأت أفكّر قُلت طب لأ، أنا أبتدي أسحب هو قال لي على بعض المواقع المُعيّنة لمّا كُنّا قاعدين بنتكلم ف في تحليل البيانات، آآ خلّاني لأ، أبُص عليهم بصة، أبتدي أحاول أعمل زي سيستم يسحب يعني زي Bot كده يبقى قاعد يسجِّل الأسعار اليومية أعلى سعر سَجِّلُه النّهارده، أدنى سعر السَّهم ده سَجّلُه النّهارده، والمتوسط وطبعًا التدفُّق المالي والكلام ده كُلّه، ولو في كمان إنه برضه بتفرِق الأخبار، يعني لو في خبر النّهارده هينزل على السّهم فده طبعًا
إمم. إمم. اهم. إمم. إمم لقيت إن الأخبار بتأثّر في الموضوع برضه.
آه، لقيت برضه إنه في لازم برضه أعمل Bot تاني يبتدي يعرف لي مثلًا بيبقى ح حنحُط مثلًا وقت أو تاريخ، إحنا عارفين مثلًا إن يوم 14 يوم 15
امم.
فيه هتنزّل ال ال المُستجدات، زي ما بيقولوا كده ال ال الوقت ال آه، امم، بالضبط اللي هي ت تخُصّ الشركة وكده، ف فقُلت خلاص لأ، أنا هابتدي بقى أعمِل السِّيستم ده ي واحد يسحب الأسعار اليوميّة اللي هي الأدنى والأوسط وكل ده، وواحد برضه تاني يبتدي يجيب لي الأخبار عن ال السَّهم ف
أخبار الجديدة يعني وكده، أو في حاجات هتنزل جديد. إمم. الاستفادة بقى اللي عدِت عليك من الموضوع ده م ماديًا أو إن أنت تخٌشّ بيه Business هل فعلًا لقيتها إنها يعني نفعتك أوي وإن أنت اعتمدت عليها مثلًا، إن هي تبقى مشروع جديد بالنسبة لك؟
هو أنا بدأت أحقَّق منه أرباح، يعني ما يع بس مش أرباح كبيرة، إنه هنا بقى الفكرة إن أنت آآ بتبقى محتاجة رأس مال كبير، إن أنت برضه تشتغل بيه، ما ينفعش الراس مال أنا في الآخر وفي الأول آآ يمكن مش مش مليونير أو حاجة زي كده، فعشان أعرف أتداول ب بأرقام كبيرة، وفي الآخر
امم. أيوه، أيوه. آه، طب ما فكرتش إن أنت تصدَّر الفكرة دي لحد، يعني أو إن أنت تبيع الفكرة زي ما بيقولوا، أو تعمل لها مثلًا حاجة يستفاد منها الناس اللي معاهم فلوس وفي نفس الوقت أنت تستفاد؟
أنا فكّرت، وفكّرت إن أنا أعمل حاجة زي كده، بس كنت محتاج برضه دعم مالي. إن أنا في حاجات أنا آه، ك ك كمُبَرمِج عندي بعض الحاجات مش م يعني مش متعلّم كل حاجة أكيد. آآ محتاج حاجات زيادة، محتاج فريق يشتغل معايا و وكده ونبتدي نجرّب لأن الحاجات دي م يعني السيستم ده حتّى لو أنا فكّرت إن أنا أخدُه وأبيعه للشركات اللي هي بتاعة الوساطة المالية وكده، آآ لقيت إن هو هيحتاج وقت إن أنت محتاج طبعًا ت ت تجرّب. وغير كده برضه جات في دماغي فكرة تانية، يعني استوحيتها برضه دماغي. آآ غير إن أنا مثلًا إن أنا ه فهاخُد الda الdata اللي هي اليومية واخُد القديمة وأبتدي إن هو يطلع لي ال اللي المفروض يحصل بعد كده إيه. طب ليه ما ما ابتديش مثلًا أدخّل الذكاء الاصطناعي برضه؟ يعني دي
إمم. إمم. آه. إيه بقى؟ أها. آه. يعني فكّرت إن أنت تدخّل الذكاء الاصطناعي معاك في الموضوع برضه إن أنت تدخّله. طب ما ما فكّرتش إن أنت قبل ما تدخّل الذكاء الاصطناعي، إن أنت ترجع للشخص اللي أنت قابلته ده، تسأله مثلًا إن أنت عملت كذا وممكن أطوّر مثلًا أعمل إيه؟ وإزاي أتعامل أكتر عشان أكسب؟ هل كان في تواصل ما بينكم والّا هو التواصل كان في اللحظة دي واتقطع بعد كده؟
آه. آه. هو الصراحة من بعد اليوم اللي أنا قابلته وألهمني للفكرة اللي أنا كنت عايز أعملها السيستم اللي أنا عايز أطبّقه، قابلته تاني. إنه كان في برضه
إمم. اتكلّمتوا بقى في الموضوع وكده وإن أنت عملت مثلًا في خطوات عملتها وأخدت رأيه فيها؟
آه. آآ بدأت أتكلّم معاه أقول له، طب إيه رأيك في الفكرة وال وال يعني كعامةً الsystem ده فعلًا في system ممكن يتعمل بالشكل ده؟ والّا مُجرّد أنت عارف حبّة يعني الواحد لمّا بيسمع كده كلام عن الشغل وبتاع، ساعات كده الواحد بيتحمّس أنت فاهم؟ بيبقى في شغف جوّاه وكده. فقال لي: "لأ عادي." هو عشان هو عنده خبرة في ال في ال في المجال ده، وقعد فيه يمكن فترات كبيرة. و وهو نصحني قال لي: "آه ينفع. بس خلِّ بالك أنت محتاج راس مال كبير سواء حتّى أنت مش هينفع تبيع الهوا للناس، ما أنت لازم يكون في system لازم تكون فعلًا حقّقت منّه أرباح على مدى كبير. يعني مثلًا بقى لك 6 شهور."
إمم. أيوه، أيوه. إمم. آه. يعني أنت تابعت معاه الكلام وكده، وادّاك فكرة إن وقال لك إن أنت محتاج راس مال يعني، وابتدى يدّيك نصايح كمان في الموضوع. طيب وما وصلتوش مثلًا ما وصلتش معاه مثلًا لتطوير فكرة معيّنة أو حاجة إن أنت تقلِّل بيها راس المال ده أو تقلِّل بيها التكلفة مثلًا؟
آه. آه. آآ فكرت و وهو الصراحة ألهمني لحاجة تانية، قال لي تبتدي بقى تبُص على حديِثيِن التَّخرُّج، ما هُم دول ال اللي هيبقى تكلفتهم أقل في الشُّغل، مش مش زي الناس اللي همُ عندهم خبرة عالية، بالعكس الناس اللي عندهم خبرة عالية هيطلبوا طبعًا أضعاف أضعاف، آه، إن ف ف في بِناء بقى بعض الحاجات، أو إن أنا أبتدي بقى إن أنا أعمله بمجهودي الذاتي، إن أنا بقى كُلّ يوم كده بعد الشُّغل أقعد ساعة، ساعتين أفرغ وقتي، لل للسِّيستم ده بقى إن أنا أطلّعُه في الآخر، آآ هو الصراحة كانت يعني قُلت ليه لأ، يعني الواحد كده كده ممكن أعملُه بنفسي، مش مشكلة بس ده هيقعد وقت، وطبعًا ب بسؤال الناس مثلًا حواليّا في المجال، هو يعني نصحني بكده يعني طالما هاعمله مع نفسي، آآ آه، ليه ليه ما مثلًا ما أكلِّمش مثلًا زمايلي التّانيِّين مثلًا اللي هُم متخرّجين معايا من نفس الكُلِّيَّة، آآ طبعًا عشان إحنا في مجالات كُلنّا مختلفة يعني مش مش في مجال واحد، آه.
إيه بقى؟ إمم. أنت تستعين بيهم ويساعدوك يعني وكده. آه. تمام، ده شيء جميل. إمم. حلو أوي، يعني أنت كده من الناس اللي بتؤمن أن كمان الإلهام ممكن ييجي من أصحابك، يعني أنت بتقول لي دلوقتي إن أنت ليه ما تسألش زمايلك في الكلية، يعني ممكن فعلًا كل شخص تقابله يديك فكرة، ويديك إلهام مختلف، مش شرط مثلًا إن هو شخص واحد اللي هو يبقى المُلهم، يعني أنت ممكن تاخد الإلهام ده من ناس كتير حواليك والّا بتشوفه في شخص واحد بس هو المؤثر يعني؟
إمم. أنا أنا شايف إنه ممكن من أبسط حاجة، ممكن تلهمك. يعني ال المقابلة دي كانت عن طريق الصدفة البَحتة. و ويمكن الحديث اللي دار ما بينا أنا وهو، أ ألهمني للحاجات دي كُلّها. يعني إحنا الكلام ما كانش أ يعني direct إن إحنا هنبني دلوقتي ال الsystem ده. لا لأ إحنا بالعكس، كان الكلام آآ في تحليل البيانات وبعد كده دخلنا في في الكلام عن البورصة إنه إنه في واحد برضه آآ زميلنا كان كان بيشتري دهب عشان كان بيتجوِّز. آآ فاكتشف إنه أسعار الدهب قبل الأعياد، سواء العيد الكبير أو العيد الصغير بتبقى بتسجل أعلى المستويات، أو إن هي بتبقى أعلى شوية في الأسعار. فدي لوحدها ألهمتني، طب أنا ليه مش قبل كل عيد أشتري أنا دهب وأبيعه بعد العيد؟ هاكسب فيه مكاسب مادية. ف فمن
إمم. اهم. أيوه، أيوه. تمام. إمم. آه. يعني كل واحد ممكن تقابله ويدّيك مثلًا فكرة معيّنة. يعني ده ادّاك فكرة في التكنولوجيا، ده ادّاك فكرة في بيع وشِرا الدهب، ده ادّاك فكرة مثلًا في مجال العيلة ونصايح تانية خالص. أيًا كان كل ال واحد بتقابله، بتشوف إن هو ممكن يدّيك إلهام مختلف يعني.
بالضبط. حتّى لو مش كلام صريح عن الحاجة، أنت ممكن وأنت قاعد كده بعديها بساعة ساعتين، تفكّر أنت في الموضوع، طب أنا ليه ما أعملش كده. و وده فعلًا ب يعني عشان كده سبحان الله البني آدمين لمّا بتقعد مع بعض هي فعلًا بتحتاج بعض إن هي لمّا بتيجي تتكلّم آآ كل واحد بيستفيد من خبرة التاني، أو حتّى إن سمع قصة ممكن يستفاد أو ياخُد منها إلهام أو أي حاجة من الحاجات دي. ف ف فلأ. هي عامةً حتّى لو كان الكلام عام، ف فلأ بتفيد وممكن تلهم البني آدم.
إمم. إمم. ده شيء جميل. طب أنت بتشوف بقى إن الإلهام ده ممكن ييجي من أشخاص بس والّا ممكن ييجي لو بصّيت لمكان، بصّيت لشكل معيّن، لوحة مثلًا ادّيتك فكرة والّا لازم ييجي من شخص حَي تتكلّم معاه؟
الإلهام بييجي عن طريق أي حاجة. يعني لوحة، ما في ناس كتير رسّامين جالهم أفكار وهم مثلًا بصّين على بحر، إن هم يرسموا اللوحة ال الفُلانية. في في أمثلة كتير. يعني أنا مثلًا عن نفسي ساعات بييجي لي الإلهام وأنا قاعد على النيل. قاعد كده على النيل ب بحَبّة أغاني رايقة وصفاء ذهني كده ما بافكّرش آآ
إمم. اهم. إمم. آه. بتبقى قاعد كده مبسوط، بتيجي لك أفكار برضه.
آه. وأنا قاعد من غير ما يعني ما أتعب نفسي. يعني مش مش محتاج أقعد اللي هو أفكّر و وكل لا لا مش محتاج. هو أنا قاعد القعدة الرايقة دي، ممكن دم يعني فكرة تيجي تخبط على دماغي كده. طب أنا ليه ما ما أعملش كده أو في الموقف الفُلاني أو ليه ما أقومش أعمل كذا دلوقتي. ده هيفرق معايا وهيساعدني على ال المدى البعيد.
أيوه. آه. بييجي لك تواتر أفكار كده ممكن تستخدمها وممكن تستغلّها كمان.
بالضبط. ف فهي لأ. هي مالهاش علاقة ببني آدمين بالعكس، هي ممكن عشان موقف عدّى، ممكن عشان تشوف حاجة شُفتها قدامك كده عابرة أ تخلّيك لأ تفكّر، وييجي لك إلهام إن أنت تعمل حاجة معيّنة.
إمم. ده شيء جميل بصراحة. واستمتعت كتير واستفدت من المواقف اللي أنت حكيتها دي حاجات كتير جدًا. وأتمنى إن الحوار يتكرّر تاني كده.
وأنا مبسوط بالحديث معاك.
وباشكرك كده واشوفك على خير إن شاء الله.